Wow, oke, wow, menarik menarik menarik. Tapi kalo kamu denger lagu "Hurt" lagi sekarang nih, rasanya masih sama gak sih kayak dulu? Atau kamu malah lebih ke, "Nggak mau lagi deh denger lagu-lagu kayak gitu daripada, nostalgia lagi" gitu.
Gitu. <chuckles> Heeh. Kalau sekarang sih lebih ke ya udahlah karena nah, sekarang itu karena, eee, kita udah berteman lagi jadinya, Kak, udah bersahabat lagi setelah bertahun-tahun sih itu karena, Kak. Karena kayak itu pun disuruh mama aku kan karena mama aku tahu juga kan. Kayak karena dia sering nyari ke rumah juga masalahnya, Kak. Kayak, "Kok si ini nggak pernah ke rumah lagi sih, kalian berantem ya?" Kata dia kata mama aku kan, kayak ya udah aku
Oh, udah balikan, oke. Oh, gitu? Oh, berarti emang sahabat banget ya, Kak, sampe main-main ke rumah dan lain-lain. Ah, oke.
Iya iya. Jadi kayak mama aku nanya, "Ya udah nggak" bi "nggak bolehlah," kayak gitu kata dia. "cuman masalah cewek masa berantem." Ya udah, waktu itu kayak aku, menurunkan ego aku ji gitu loh, Kak. Jadi kayak ya udahlah kayak kita baikan saling ngomong gitu, ngobrol. Itu pun baikannya itu pas kapan ya, pas aku, eee, pas aku kuliah semester bentar, eee, semester 6 deh, Kak, kalau nggak salah, Kak, dari aku SMA. Lama banget, Kak.
Oh, gitu. Lama ya, dari SMA kelas 3 sampai kuliah semester 6 baru baikan lagi. <laughs>
Iya, itu lama banget lama banget, Kak. Itu bener-bener lama banget, Kak. Jadi kayak yau
Tapi di saat itu dia masih pacaran nggak sih sama, ceweknya itu?
Udah putus udah putus itu tuh kalau nggak salah ya, Kak. Nah, sebelum kita tamat itu dia udah putus sama ceweknya.
<laughs> Oalah.
Tapi kayak aku karena udah nggak peduli dan nggak ngikutin kan kayak, "Ya udahlah terserah dia mau putus atau nggak." Aku udah aku juga udah kayak nggak ada interest lagi sama si cewek itu kan, udah nggak tertarik ya udah
Bener.
gitu. Tapi kayak sekarang kayak ya udah, aku, kalau disuruh mendengarkan lagu "Hurt" itu lagi, ya udah masih aman-aman aja sih, Kak, iya.
Oh, gitu. Aman aja ya. Tapi, kalo misalnya, mmm, waktu kuliah ada lagi nggak sih? Apalagi kuliah kan semester berapa ya, semester 1, semester 2, kan masih remaja tuh. Ada gak sih lagu-lagu yang kamu suka juga yang menggambarkan kamu?
Mhm. Mmm, kalau zaman kuliah sebenarnya aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu roller coaster, Kak, ini kehidupan percintaan. Jadi kayak, anteng aja hidupnya, jadi kayak nggak ada yang bener-bener aku jadiin soundtrack gitu loh, Kak. Jadi kayak zaman kuliah tuh aman aja, jadi kayak semua musik aku dengerin gitu loh, Kak, begitu.
Oh, gitu, anteng aja hidupnya. <laughs> Oh, wow. Oke. Oh, gitu. Ya ampun berarti, eee, memang roller coaster-nya itu SMP dan SMA ya ternyata ya.
SMP dan sebenarnya lebih ke SMA sih, Kak, sebenarnya.
Oh, iya, bener SMA ya sebenarnya ya. <chuckles>
<laughs> Kayaknya bener-bener masa galaunya banget dan, pada saat itu oy a jadi pada saat itu tuh aku tahu lagu si "Hurt" ini juga gara-gara aku nonton Indonesian Idol kan, Kak. Jadi kayak, ada orang yang nyanyiin lagu ini pas audisi apa, eliminasi ke berapa tuh aku lupa. Dia sampai nangis gitu dengan lagu ini. Aduh, berarti lagu ini sakit banget ya, eh, beberapa minggu dari situ bener-bener aku lagi disakiti kerasa banget, jadi bener-bener nangis banget denger lagu ini sih, Kak.
Oke, iya. Heeh. <giggles> Kerasa. <chuckles> Ya ampun, tapi waktu kamu ngedenger lagu itu tuh, kamu, dengernya sambil memendam atau kamu nyanyiin kenceng-kenceng juga biar terluapkan gitu emosinya?

Pasti banget sih, Kak. <laughs>
<laughs> Oke, kalau kamu sendiri nih, apa sih lagu yang membuat kamu itu bisa sadar kalo itu soundtrack remaja kamu tuh apa tuh?
Mhm, hmm, sebenarnya banyak sih, Kak, mungkin dari SMP dulu kali ya, Kak, ya, dari SMP itu
Oke, eee, sangat memulai memasuki masa remaja gitu ya? SMP banget nih.
<laughs> itu bener-bener iya, itu awal banget menginjakkan kaki sebagai remaja, pada saat itu bener-bener lagi terkenalnya banget nih, kalau misalnya Kakak tahu band Vagetoz, Kak.
Mhm. Oke.
Nah, itu tuh bener-bener kayak nggak tahu aku tuh, seluruh anak SMP di sekolah aku, anak-anak waktu itu tuh pada mendengarkan lagu si Vagetoz ini. Jadi, kayak, eee, yang ah, aku lupa judulnya yang, jantungku berdetak itu loh, Kak. Itu kayak tau kan, Kak? Pasti anak-anak zaman-zaman dulu tuh tahu sih lagu itu, Kak, kayak Itu bener-bener bener-bener soundtrack hidup ketika pada saat itu sih, Kak.
<laughs> Oke. <laughs> Iya, tau <laughs> tau. Iya, bener banget. Oke, itu waktu SMP kenapa lagu itu jadi soundtrack mu? Apakah itu ngefek ke karena ada crush? atau apa tuh? Kenapa sampe jantungku debar itu jadi soundtrack kamu tuh?
<chuckles> Karena sih menurut aku ya, Kak, kayak dia lebih ke musiknya tuh oke gitu loh, Kak. Nggak tahu pada saat itu tuh menurut aku musiknya oke banget sih. Musik musik pembukaannya.
Oke, paham. <laughs> Kalau saat sekarang, menurut kamu gimana tuh musiknya?
Terkadang aku kalau lagi gabut banget nih, aku dengerin sih masih, Kak.
<laughs> Dan masih sama enaknya?
Kayak gitu. M masih sama enaknya tahu, aku inget judulnya itu, "Saat Kau Pergi", Vagetoz. Saat kau pergi. <laughs>
Oke, keren. Oh, Saat Kau Pergi, oke. <laughs> Ya, ampun. Oh, gitu. Tapi, eee, waktu itu apa sih perasaan kamu mendengar lagu itu? Apakah kamu meletakkan lagu, soundtrack itu ke seseorang mungkin, atau gimana tuh?
Itu enak sih, Kak. Mhm.

Sebenarnya lagu itu tuh, eee, kalau aku nonton video klipnya tuh kayak lebih ke sebenarnya untuk ayahnya gitu kan. Tapi kayak sebenarnya bisa universal juga, bisa kayak, bisa ke pasangan gitu loh Kak, jadi kayak ada lirik yang, eee, apa ya, aduh aku lupa lagi. "You're so out of line, you're so out of line, to try and s to try and turn back time," gitu loh Kak, ya itu tuh kayak, ya emang dia menyadari pada saat itu temanku salah, tapi kayak, ya udah nggak bisa lagi turn back time gitu loh Kak. "Lu udah ngelakuin yang salah," gitu loh Kak, menurut aku pada saat itu dia salah kan, karena aku cerita sama dia kan, aku lagi suka dan kayak mendekati si cewek ini, eh tiba-tiba dia yang embat. Nah, siapa yang nggak sakit hati sih Kak, apalagi sama teman sendiri, sahabat sendiri lagi itungannya.
Oke paham. Oh oke. <laughs> Ok oke. Benar banget, iya iya. Benar. Benar banget. Oke ja mhm. Oh, oh iya benar sih, apalagi sahabat sendiri ya, tapi berarti lagu Heart itu lebih ke untuk sahabat kamu ya daripada ke ceweknya ya? <chuckles>
Hmm. Lebih ke untuk sahabat sih Kak. Karena kayak dia benar-benar backstabbing dari belakang kayak kayak aku juga nggak tahu kapan dia mulai deketnya, karena dia bukan OSIS juga pada saat itu Kak, kayak aku bingung juga kok dia bisa dapat akses ke situ.
Mhm. Oh, dan dia dan dia nggak bilang sama sekali, kalau dia lagi deketin? Ih payah banget ih. <laughs>
Nggak bilang nggak bilang. Kalau dia bilang dari awal kan, dia juga mau ngedeketin, ya udah, aku biasanya kalau misalnya teman aku kayak mau ada yang ngedeketin, kayak, ya udah aku menurunkan ego aku gitu loh Kak, aku yang mundur gitu Kak, dibanding pertemanan rusak, aku biasanya kayak gitu. Tapi ini benar-benar nggak ada caranya gitu loh Kak, benar-benar langsung maju aja dia
Oh gitu. Hmm, benar benar.
tabrak-tabrak aja dia waktu itu, kayak "Aduh aduh kurang ajar lu ya," gitu.
Iya ih, dan dia merasa bersalah nggak sih setelah itu, apa kalian ada berantem atau gimana nggak sih, atau kalian, pura-pura diem aja?
Enggak enggak. Diam sih Kak, kayak perang dingin aja sih Kak, kayak nggak pernah teguran, kayak benar-benar, eee, apa namanya, orang tuh juga sampai sadar gitu loh Kak, karena kan kita biasa bareng terus kan, sama teman aku ini kan.
Oh, paham.
Jadi kayak sampe benar-benar aku kayak benar-benar nggak negur sama sekali jadinya. Jadi kayak benar-benar cuman tau aja gitu loh Kak, kayak, apa ya, eee, kayak nggak tau aja gitu loh Kak, kayak dia ap apa sih nyebutnya kayak
Wah, oke. Iya benar, tiba-tiba dia ilang aja, gitu ya.
Iya, kayak ada ada ada dan tiada aja gitu loh Kak, kayak ya udahlah.